Alam mo marami akong maibabahagi diyan sa comfort food na yan. Kumbaga, alam mo 'yun, meron tayong mga iba't ibang pagkain kasi, eh. Meron 'yung main dish, may dessert, di ba? Kumbaga, ako marami akong comfort food so, gustong-gusto ko lagi, 'yung alam mo 'yung kahit na 'yung ulam, pero matamis. Kumbaga oo, oo. Kung halimbawa
Oo. Oh! Ano namang mga klase 'yun?
Mm. Halimbawa 'yung adobo, gusto ko matamis 'yung adobo.
Ay, oo. Oh! Masarap nga kapag ganun. Pero bukod sa adobo may mga iba ka pa bang comfort food na masasabi mong 'pag kinain mo talaga eh, maga ah, mapapagaan talaga yung loob mo?
Oo, oo. Oo. Oo. Siyempre 'yung dessert, katulad nung cake, ice cream, 'tsaka 'yung mga, alam mo 'yung mga nabibili sa mga tabi-tabi. Halimbawa 'yung halo-halo, 'yung mga ganun na mga sago-gulaman. Di ba, ang sarap niya pa lalo na pagka mainit, mainit 'yung panahon. Oo, kumbaga, parang pagka nakainom ka nung malamig na malamig o nakakain ka nung may yelo-yelo na halo-halo talaga, tapos maraming rekado, maraming sahog? Ang sarap talaga, kumbaga parang alam mo 'yun? Parang dumideretso 'yung lasa niya sa utak, parang nare-refresh 'yung utak ko. <chuckles> Mm, mm. Oo.
Oo. Totoo yan. Mm. Oo. Mare-refresh. Oo. Mhm. <laughs> Totoo, ganun talaga 'yung effect ng mga comfort food natin ano? Pero, kailan mo madalas gustong kainin 'yung mga comfort food na 'yun? Kunyari, 'pag stress ka ba, may occasion o di kaya um, kahit kailan?
Mm, mm.

Plain lang. <chuckles>
Oo, oo, kumbaga minsan nga, sinasawsaw ko pa yun sa sabaw ng noodles, 'tsaka, ala pero yung noodles, ewan ko kung na-try mo yun yung noodles, nilalagyan ng itlog, yung binating itlog? Oo, oo, 'yan pag umuulan. Pag stress naman, gusto ko talaga yun nga, yung mga sabi ko nga sa'yo, nabibili sa tabi-tabi, yung mga palamig, halo-halo, sago, 'tsaka yung saging na saba na nilagyan ng yelo, ewan ko kung sa inyo meron ding ganon. Oo, yung saba mismo, buong saba na minatamis, tapos lalagyan ng yelo, tapos, arnibal, di ba?
Oh, talaga? Hmm, oo, masarap yun. Oo. Mais con yelo? Hmm. Ay, saba, oo. Mhm. Masarap yun.
Mm, yan talaga nakaka nakakaginhawa ng pakiramdam, 'tsaka actually hindi lang pag stress, eh, minsan pagka-alam mo yung medyo masakit yung ulo?
Mm.
'Di ba? Kumbaga parang nere-relieve niya, eh. Yung mga ganong klaseng pagkain, mm, mm.
Pansin ko, more on sweets. Talagang mahilig ka sa sweets?
Oo, oo, kumbaga, gusto ko lagi matamis, kumbaga, at least, medyo nga na-lessen ko na ngayon, kasi, talagang dati gustong-gusto ko yung mga tsokolate, yung talagang pagkatapos halimbawa lalo na sa trabaho, kahit na ano yung basta chocolate yung flavor, dati, talagang nagke-crave ako, yun yung comfort ko, yung halimbawa, pag-uwi ng trabaho, pag-uwi ng paaralan dati, bibili ako kahit na yung ice cream, gusto ko chocolate yung flavor.
Hmm. Ah. Oh. Mm.
Tapos, gusto ko kahit bibili ako ng cake, chocolate din, alam mo yung kahit na gaano kakapal yung chocolate o oo, kahit na ga gaano kakapal yung chocolate, talagang gustong gusto ko siya, alam mo yun, chocolate sa ibabaw, chocolate sa loob, talagang alam mo yun, talagang pag-aanuhan, paglalaanan ko talaga siya ng budget, alam mo, wala akong pakialam dun sa, ah, kung magkano man siya, basta mabili ko siya.
Talagang chocolate ang favorite. Oo. Oh. <chuckles> Oo.